Oh, oke oke. Paham paham. Nah, nih Kak aku jadi penasaran lagi nih, kan. Jadi kan tadi Kakak sempet bilang sosmed-an nih atau bermain media sosial gitu kan. Nah biasanya tuh kan orang-orang ya, orang-orang itu kan mereka habis bangun tidur yang dicek pertama HP, yang dilihat HP, lihat nih ada notifikasi chat atau mungkin di media sosial enggak, atau bahkan langsung tuh scroll-scroll media sosial Instagram atau apapun itu, gitu kan. Nah, Kakak, gimana nih menurut Kakak akan fenomena itu, dan apakah Kakak selama ini juga gitu? Tadi kan Kakak bilang kayak, bangun tidur cek HP tapi untuk kerjaan ya gitu, tapi untuk media sosial sendiri, penggunaan media sosial sendiri untuk Kakak gimana nih? Apakah sampai yang sebegitunya atau gimana?
Mhm. Apa nih apa nih? <chuckles> Mhm, betul. Mhm. Oh, oke. <chuckles> Mhm. Mhm. Betul betul. Kalau penggunaan media sosial, mmm, aku nggak nggak terlalu ya, Kak. Memang memang suka banget sebenarnya untuk ep apa, scroll-scroll Instagram dan sebagainya. Apalagi kan dengan idola atau influencer favorit kita. Nah, tapi bagusnya kantorku tuh dia nerapin ada handphone kerja yang memang itu handphone digunakan untuk WhatsApp kerjamu, nomor handphone kerjamu yang berbeda dengan nomor pribadi. Jadi kalau kita mau produktif, ya nanti akan buka cuman handphone kerja aja Kak iya, Kak, difasilitasi laptop dan handphone sendiri malah yang nggak yang nggak nyampur sama handphone pribadi kamu. Nah jadi kan kalau kita mau eng mau fokus banget, ya udah handphone pribadi nanti. Nah, terus apakah aku juga, mmm, sosmed yang sangat, apa, intens? Jawabannya sebenarnya, iya Kak, di waktu-waktu ter tertentu pasti iya, apalagi kalau aku merasa, "Oh, udah selesai nih kerjaanku." Oke, akhirnya aku sosmed-an, itu bisa nonton YouTube sampai 2 jam-an Kak, gitu.
Oke. Iya iya. Betul. Oh, gitu? Iya. Wah, enak ya. Mmm. Oke. Heeh heeh. Hmm, <chuckles> jadi sebenarnya lebih ke ini yang paling penting pilih waktu yang tepat, dan ini ya mungkin lebih ke membatasi kali ya, enggak yang dikit-dikit buka HP apalagi habis bangun tidur gitu kan, oke, paham sih. Oke oke, nah terus mhm, iya iya, bener bener bener, nanti kan fokusnya jadi kebagi-bagi ya kan, Kak, ya? Nah terus Kak oke, nah ini Kak yang terakhir ini dari aku, nih. Kan tadi kan Kakak sempet ya sempet, eee, kerja, eee, ini ya di kantor, maksudnya nggak remote gitu kan, dan itu kayak menyita waktu banget di jalan, gitu kan. Nah, menurut Kakak nih, untuk orang-orang yang kerjanya di kantoran atau mungkin yang yang shift gitu ya, atau yang shift kadang bisa malam gitu-gitu. Itu kan, eee, mungkin kualitas tidur nggak sebaik kalau punya waktu yang banyak, gitu kan. Nah, ada nggak saran dan tips dari Kakak agar mungkin paginya mereka itu juga lebih produktif dan sehat, gitu?
Mhm. Nah, iya iya, takutnya mecah fokus juga Kak, kalau kerja. <chuckles> Iya. Hmm, itu betul banget tuh. Mhm. Betul betul. Eih mhm. Mhm mhm. Betul betul betul.

Oke. Nah Kak kalau dari cerita Kakak nih, itu kan bisa dilihat bahwa sebenarnya ada ini ya, ada korelasinya, ada hubungannya, antara, eee, jam tidur atau waktu tidur, dengan, kegiatan di pagi hari, gitu kan ya. Jadi, eee iya kan, nah, terus nih, aku mau tanya nih, jadi, e menurut Kakak, seberapa penting nih sebenarnya untuk membangun kebiasaan mungkin tidur cukup, gitu. Dan kalau Kakak sendiri, eee, gimana nih, untuk melakukan tidur tidur itu, apakah tidurnya cukup, dan, di jam berapa biasanya tidur gitu Kak?
Hmm. Hmm, betul. Betul betul betul. Mmm. Nah, oke. Biasanya, kalau tidur aku tuh, eee, misalnya lagi nggak ada kerjaan ya, maksudnya kerjaannya udah selesai nih, itu paling maksimal banget tidur tuh di di jam 10 Kak. Kalau jam 10 kan berarti kalau kita bangun jam 4, kita tuh hanya 6 jam ya. Oke lah, 6 sampai 8 jam, katanya udah termasuk normal, walaupun dianjurkan tuh 8 jam setiap harinya.
Ya ya. Oh. 8 jam ya, hmm.
Nah kalau, mmm, pola tidur ini terganggu, aku ada efek, mmm, yang aku rasain ya. Yang pertama tuh, memang satu, energi enggak sebanyak kalau kita tuh tidur lebih awal. Jadi, mmm, beberapa aktivitas, mmm, pagi hari yang mes biasanya misalnya lari, kemudian biasanya aku stretching juga ya, itu jadinya kayak kurang fit juga walaupun dila tetap dilakukan, kurang fit. Nah, yang kedua, mmm, dari sisi ini Kak, kefokusan menurutku kurang ya, karena mungkin ya tadi energi energi kan pasti berpengaruh ya dengan tingkat berpikir kita kan. Mmm, apalagi dengan kerjaan yang menuntut selalu harus beride nih. Jadi, itu, wah itu susah banget fokus. Nah yang ketiga ada juga ini efek menurutku jadi sensitifan. Jadi secara emosional tuh kayak, eee, cenderung sering marah sih Kak, jujur. Jadi, secara fisik, mental, emosional tuh kena, kalau pola tidur ini kurang. Jadi mungkin karena energi tadi habis ya, terus kayak nggak mau banyak, apa ya, nggak mau banyak mengeluarkan lagi. Jadi tuh, sen cenderung sensitif gitu loh Kak, kalau misalnya, mmm, ditanyain orang, gitu. <chuckles> Jadi itu berpengaruh banget betul itu.
Oke. Ya. Oh gitu. Oh malah jadi menurun gitu ya? Iya iya. Oh iya? Hmm, oke. Oh, paham paham paham. <chuckles> Oke oke oke. Nah, terus kalau tadi ya Kak, Kakak kan juga sempat tuh, maksudnya ada, tadi, eee, melewatkan hari-hari misal nggak nggak apa ya tadi, nggak mungkin nggak lari atau apa, karena iya, tidur larut malam gitu kan. Nah itu berarti Kakak, sempat dong ada di fase yang tadi, mungkin lebih sensitif, gampang marah gitu ya, dan juga, e suasana hati jadi enggak baik. Nah itu kalau Kakak udah tahu nih kayak gitu, wah, ternyata, mungkin Kakak ini nih merasa kalau, wah, karena nggak tidur dia ter lain sebagainya, biasanya apa sih, yang Kakak lakuin nih, untuk tetap kembali stabil secara emosional, gitu. Maksudnya kan, Kakak udah tahu nih kalau kalau mungkin karena tadi, eee, skip ya, atau melewatkan beberapa hal ritual pagi yang Kakak biasa lakuin, tapi abis itu nggak dilakuin gitu kan, terus apalagi tidur kurang. Nah itu, biasanya Kakak melakukan sesuatu nggak biar, suasana hati Kakak tuh kembali lebih stabil lagi?
Hmm. Sarapan? Mmm, nggak, hmm. Hmm, betul. Hmm. Hmm.